Mình nghĩ là Trung Quốc nó nó phát nó quá sức là phát triển luôn. Có nghĩa là về về, ừm, cơ sở hạ tầng đô thị, rồi cái cách mà nó vận hành cái đất nước, ừm, theo những cái cái quy trình, quy định đó. Những cái, ưm, giận giống như là, ví dụ như là hệ thống mà cảnh sát đi, ờ, nó thưởng nó, gọi là, nó sao tự nhiên mình quên mất. C tức nghĩa là cảnh sát nó họ sẽ điều phối giao thông nè, rồi có những cái quy định về thưởng phạt, rồi trong cái cái vấn đề giao thông á, rồi cơ sở hạ tầng, vật chất mà thực sự nó rất là hiện đại luôn, nó rất rất rất hiện đại và rất phát triển luôn. Và mình hiểu lý do vì sao mà Trung Quốc nó trở thành một cái cường quốc nhanh như vậy luôn á.
Quá phát triển, ừm. Ừm. Ừm. À, rồi. Ừm. Ừm. À, ra vậy, ừm. Ừm, ừm, như vậy là bạn đã cảm thấy là một đất nước quá phát triển, đúng không? Khác hoàn toàn với, gọi là, suy nghĩ trước đây. À, vậy, à, bạn cũng bảo là bạn cũng rất thích là phim cổ trang ấy, thì không biết là khi đến những cái khu vực, ờ, du lịch văn hóa như vậy thì bạn cũng có hay thấy những cảnh người ăn mặc, k kiểu, phim cổ trang hay không?
Ừm, và thật sự là Ừm, mình được mở mang tầm mắt rất nhiều. Ừm, ừm. <chuckles> Có, mình thấy rất nhiều, tại vì mình đến những cái điểm cái cái nơi mình đến là những cái điểm mà, gọi là, vùng Chiết Giang hồi xưa á, thì là vua Càn Long hay đi đi đi thích tấn tại vì nó là là một cái khu vực mà, ờ, cảnh phong cảnh rất là hữu tình. Thì mình có đến cái khu vực đó, thì, ờ, ở ví dụ như mình tới Tô Châu đi, vào cái cái chùa đó thì có rất là nhiều các bạn trẻ mặc những cái trang phục cổ trang để tới chụp ảnh, rất rất rất nhiều luôn. Ừm, và ở Tô Châu mình gặp rất là nhiều các bạn trai xinh gái đẹp, và thực sự là người Trung Quốc cũng ngoại hình của họ đúng là vượt trội luôn á. Ừm.
Ừm, ừm. À, rồi. À, ra vậy, ừm. À! Hay đấy, ừm. <laughs> <laughs> À, ra vậy. Ồ, vậy sao? Ừm. Thế còn về, ờ, giao thông thì sao? Bạn có cảm thấy giao thông ở bên họ cũng có cái gì đó là cũng nề nếp hay là nó có sự hỗn loạn? Giống như là ở một số, ơ, tỉnh ở ch đất nước Việt Nam mình? Ừm.
Ừm. Không nha, không hề nha, giao thông của Trung Quốc, ừm, thực sự nó rất là, ừm, hiện đại luôn á. Có nghĩa họ có rất là nhiều cái tuyến tàu điện ngầm, rồi tàu cao tốc, rồi nói chung là mọi thứ nó được sắp xếp rất là khoa học. Và ở Trung Quốc không có có gi được v dùng xe máy mà toàn bộ là họ sẽ dùng xe điện hết, cho nên nó làm không khí nó trong lành, rồi âm thanh thì nó rất là là im ắng á, ngh nghĩa là xe nó di chuyển trên đường nhưng mà rất là hiếm khi mà có tiếng còi xe hay là tiếng tiếng động. Ừm.
À, ra vậy. Ừm. À, hay quá! À, vậy thì ừm, cũng rất là nề nếp và yên tĩnh ấy chứ, đúng không? Vậy khi mà bạn đó đến đó ấy, thì bạn không biết là bạn sẽ ở khách sạn, homestay hay là bạn sẽ thuê nhà dân vậy?
Ờ. Và mình thấy

Mình đi đâu đó cỡ khoảng một tuần.
Một tuần là cũng, ơ, nhiều đấy chứ, cũng đủ để khám phá rồi đó. Vậy, ờ, trước khi đi ấy thì, ờ, bạn có từng, ờ, đọc hay là tìm hiểu gì về văn hóa Trung Quốc cũng như là như có cái gi những cái đặc điểm, gọi là, cần chú ý khi mà đi du lịch Trung Quốc hay không?
Đúng rồi. Ô, thực ra nó ừm, có nghĩa là có hai, ưm, góc cạnh, ở một góc cạnh là mình rất là thích văn hóa Trung Quốc tại vì Trung Quốc là một cái đất nước rất là rất là giàu văn hóa từ thời xưa tới giờ rồi, có rất nhiều phong tục truyền thống. Rồi, ờ, diễn con người nó cũng cũng khá là đẹp, rồi cảnh vật cũng rất là đẹp, thì mình mình cảm nghĩ là đất nước Trung Quốc là một cái đất nước khá là giàu văn hóa. Nhưng mà ở một mặt khác á thì người Việt Nam mình nó có rất là nhiều cái suy nghĩ tiêu cực về Trung Quốc và người Trung Quốc. Đó, đúng rồi nó những cái vấn đề nó liên quan tới này kia đấy. Đặc biệt là những ví dụ như là khi ở Việt Nam mà có những cái vụ bắt cóc nè, rồi những cái cái vấn đề nó hơi nhạy cảm một xíu là thường hay là ừm, đó hay nghĩ là từ phía Trung Quốc. Cho nên á là trong cái mặc định của mình á thì cái đất nước Trung Quốc nó nó nó nó không được tích cực lắm vì mình không có cái hình tích cực lắm về con người Trung Quốc, à.
À, rồi, thích phim cổ trang, đúng không? Ừm. <chuckles> À, rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. À, đúng rồi. Ừm, cũng đúng ấy chứ, ừm. À, rồi. Ừm. Cũng đúng ấy chứ. <chuckles> À, ra vậy, ừ. Có phải là từ hồi bé là bạn đã thường hay nghe cái câu mà bố mẹ hay là ông bà dọa trẻ con là, à, cứ đi lang thang hoặc là đi ra đấy là, ừm, bị bắt cóc sang Trung Quốc, đúng không? Là nó sẽ gây nên, ơ, cái tình trạng, gọi là, bị hiểu lầm khi mà sang Trung Quốc là một đất nước loạn lạc, kiểu, bắt cóc, đúng không bạn? À, rồi.
Là bị bắt cóc đấy, à, mới <chuckles> hay bị dọa như vậy ấy, ừm. Ừm. Đúng rồi, nói chung mình cũng nghĩ là cái những cái gì mà tiêu cực á thì thường hay hay hay hay nghĩ là tới đất nước Trung Quốc và mình cảm thấy là đất nước Trung Quốc là nó nó sẽ có những cái vùng đồi núi, nông thôn thì nó sẽ còn cổ hủ nè, rồi có những cái hủ tục, rồi những cái văn hóa nó nó còn đậm cái chất của ngày xưa á thì mình cứ nghĩ nó là như vậy á. Ừm.
À, cũng đúng ấy chứ, ừm. Ừm, đúng rồi. À, vậy là bạn cũng đã có những cái định kiến khi sang Trung Quốc, vậy khi sang đó rồi thì cái điều gì làm cho bạn thay đổi về suy nghĩ vậy?

Ừm, hiện nay á, thì cái xu hướng du lịch khám phá cũng là x một cái xu hướng của giới trẻ đấy, thì, à, cũng có nhiều người đã thay đổi hoàn toàn quan điểm khi mà đến một cái nơi mới. Vậy với bản thân bạn ấy, đã bao giờ bạn có một cái, ơ, trải nghiệm khám phá về một nơi nào đó mà nó lại thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ trước đây của bạn hay chưa?
Ừm, đúng rồi. Có. Ừm, chắc chắn là có. Ờ, gần đây nhất á thì mình mới có một cái chuyến đi, mà theo mình thì cái chuyến đi đó nó nó làm thay đổi, phá vỡ một số cái định kiến của mình, ờ, đó là mình đi Trung Quốc, à Ừm, chuyến đi hồi cách đây hồi
Ừm. Hay vậy sao? Ừm. Ờ, đi Trung Quốc, à, ừm, hay đấy. Không biết là bạn đi, a, được lâu chưa?
Mình đi vào h dịp, à, tháng mấy ta, tháng Tám, mình đi cách đây cỡ khoảng 3 tháng. Ừm.
3 tháng rồi, cũng mới, đúng không? Thế thì không biết là bạn đi Trung Quốc là bạn đi, ơ, theo dạng du lịch hay là bạn đi sang đó làm việc hay là phỏng vấn hay gì?
Mới đi. Ưm, mình đi du lịch thôi, tại vì thật ra đó thì ngay từ ban đầu đó thì mình cũng khá là thích, ưm, những cái cái cái phim cổ trang của Trung Quốc á. Vậy là thật ra là ừm, cho nên là mình <laughs> mình thích đi khám phá văn hóa rồi này nọ, các kiểu. Ừm.
À, đi du lịch, ừm. À, phim cổ trang, ừm, ai cũng thích, à, đúng không? Ừm. <chuckles> Ừm, hay đó. Vậy không biết đi Trung Quốc thì bạn đi, ơ, à, theo đoàn, theo tour hay là bạn đi một mình theo kiểu trải nghiệm vậy?
Mình đi cùng với lại một người bạn của mình và tụi mình tự lên nh ờ, lịch trình rồi mọi thứ thì tụi mình, ừm, ừm, đi để mà khám phá, ừm, tự đi với nhau.
À. À, tự đi ấy, đúng không? Ừm, vậy chắc là đi với bạn trai rồi, đúng không? Ừm.
À, hông, mình đi với bạn thân của mình, bạn gái. <laughs>
À, bạn gái, ồ, ừm. Vậy, ờ, khi, ơ, mà đến Trung Quốc ấy thì bạn đến một cái, ơ, thành phố, khu vực hay là bạn sẽ đi tour vòng quanh nhiều cái cái thành phố ở trong ở đất nước Trung Quốc vậy?